อืม แสดงว่าไปในที่ที่เราสบายใจ ไปแล้วเรามีความเป็นตัวของตัวเอง ที่ที่เรารู้ ถึงมันจะลำบากแค่ไหน แต่ว่ามันก็มีความสุข ถูกต้องไหมครับ?
เออ ใช่ ใช่ อืม ถูกต้องเลยค่ะ ถ้าแบบเหมือนเปรียบเทียบกันง่าย ๆ เลยนะ ถ้าสมมุติว่า ไปเที่ยวในเมือง อย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรผิดพลาดอะ มันจะกลายเป็นเรื่องน่าอายเลยนะ มันจะแบบว่า โอ้โฮ คนมองเราแบบเป็นเรื่องน่าอาย แต่ถ้าเกิดว่าเราอะ อยู่ อยู่ในป่าของเราอะ อยู่ในที่มีเพื่อนสนิท หรือว่าอะไรเงี้ย ถ้าเราทำเรื่องอะไรน่าอายอะ มันจะเป็นเรื่องตลก คือ ม คือความรู้สึกมันแตกต่างกันเลยอะ อา ใช่ ๆ อะ เราก็เคยมีเหตุการณ์นะ ที่แบบว่าใส่ส้นสูงเดินในเมือง อย่างเงี้ย แล้วแบบขาพลิกล้มทั้ง ๆ ที่มันเป็นอุบัติเหตุอะ แต่แบบความรู้สึกตอนนั้นคือมันอายมาก มันแบบ ฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน? อะไรอย่างเงี้ย แต่ในขณะเดียวกัน เวลาที่เราไปเดินป่า แล้วถ้าเราลื่นล้มอะ มันเป็นเรื่องที่หอเราะ กันได้ถึงทุกวันเนี้ย <chuckles> เวลาพูด นึกถึง อะไรเงี้ยค่ะ อืม
อือฮึ อ๋อ ใช่ ๆ ๆ ๆ ๆ อะฮะ อือฮึ อย่างเช่น เวลาเดินแล้วมันลื่นล้ม ใช่ไหม? อือฮึ ครับ อือฮึ <laughs> ครับ เออ จริง ๆ แล้วคนเราเนี่ยคือความคิดกับความชอบไม่เหมือนกัน ใช่ไหมครับ แล้วมันก็จะมีบางคนเนี่ย คือเวลาเดินป่า แล้ว จะเกิดความแบบ งี่เง่า ไม่อยากไปอย่างเงี้ย เคยเจอบ้างไหมครับ?
อา ถูก ใช่ อือฮึ อือฮึ ก็เคยเจอเหมือนกันนะ คือเราก็เคยมีเพื่อนที่แบบว่า คือไปเที่ยวด้วยกัน ก็ คือนัดกันไปเดินป่านี่แหละ แต่ว่าเขาอะ ไม่ได้เป็นสายเดินป่า แล้วคือมันแบบ <tsk> คือจะพูดว่ายังไง เหมือนเราก็ไม่ได้ อา อยากจะลอง ใช่ แล้วเขาก็แบบบ่นตลอดทางเลยอะ เหนื่อยมั่ง ร้อนบ้าง ไม่อยากไปแล้ว ไม่ถึง คือหน้าตาเขาไม่มีความสุขเลยอย่างเงี้ย คือเราก็เลยรับรู้เลยนะว่า เวลาที่จะไปเที่ยว อะไรแบบเนี้ย มันก็ต้องมีคนที่ชอบเหมือนกันไปด้วยกัน อย่าไปบังคับใคร เพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่มีความสุขทั้ง 2 ฝ่าย อย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ ครับ อ๋อ อยากจะลอง อย่างงี้หรือเปล่า? <laughs> อือ ๆ ๆ อือฮึ อา